あ、その更年期障害がきっかけというか原因でですか？あ、それは大変ですね。ええ。うん。
うそれが原因だったんですよ。それは、その時はわかんなかったんですよ。わかんて、もう気分が落ち込んで、もう仕事できないっていう、まあ、ちょっと専門的な職業を持ってたっていうのもあって、まあ、もちろんその専門的な職業を持ってるから、辞めても次見つかるっていう部分はあったのかもしれませんがうん、なんか、ま、突然辞めたんですね。でそうなんですよ。それで「うーん、どうしたものか」と言って、あの、まあ、状況、まあ「じゃあ、今はそういう時期じゃないんだね」っていうことで、ま、励ましたりとかはしてたんですけれどもうん、あの、まあ「ちょっと一度病院に行くっていうのもありじゃない？」っていう話から、病院に行ってみたんですね。そしたらそうなんす、友達がですね。そしたら、あの、結果的にあの、更年期障害っという判断で、で、お薬を、おお、ま、彼女の場合は、お薬で、え、更年期障害をコントロールしようということで、ホルモンをですね、コントロールしようっていうことになって、そしたら急に元気になりまして、もうほんとにみるみるうちに1か月ぐらいで。
はい。 うん。 ええ。 はい。 あ、ええええ、はい。 あっ、そうですか。はい。 うーん。 はい。 ええ。 あ、そうなんですね。ええええ。はい。あ、はい。 うん。 はい。 ええ、はい。 うーん。 あ、じゃあ、もう他の人から見ても、もう明らかに違うっていう感じだったんですね。へえ、そうですか、あ、そうなんですね。ええええ。
明らかです。もうすぐに仕事見つけて「もう私仕事に復帰しました」っていう話から、ま、友達からですね。あの「更年期障害ってこんな症状出たら、更年期障害だと思って病院行った方がいいよ」っていうのを聞いてたんですよ。
あ、はい。 うん。 あ、そうでしたか。ええ。
ええ、で、それで、なんか私も同じような状況に、なんか、まあ、それから1年か2年ぐらいしてから、あの、なりまして「は、これ、もしかして」と思って、で、そこから、まあ、病院行って、なんかいろいろ、なんかテストを受けるわけなんですよ。
うん。 あ、ええええ。 うん。 あ、すぐにじゃあ、病院に行かれたんですね。ああ。
そうですね、あの「あ、同じ状況だ」とか思いながら、聞いてたのがいくつかあったので「あ、同じ状況だな」と思って、で、行ってテストを受けると「まあ、多分そうです」って言って、まあ、お「ちょっとお薬やりましょう」みたいな感じで、うん、したら、やっぱりあの、ま、友達ほど顕著ではないんですけれども、うん、なんかそれが改善されて、でそうなんですよ。で、ほむホルモン治療っということで、まあ、やってたんですけれども、私は途中でホルモン治療をやめて自然に任せようっていうことで
あ、そうですか。ええ、はい。 うん。 うん。 はい。 ええ。 あ、や、あ、うそうでたか。はい。 うん。